Eee, sebenarnya lebih kayak ke lagu yang, apa ya, lagunya tuh karena kan lagu Indonesia tuh rata-rata, eee, menye-menye semua ya kayaknya. <laughs> Percintaan, heart break atau apa namanya, pokoknya putus, nyambung, gantung, pokoknya itu semua. <laughs> Jadi, kayaknya nggak ada lagu yang, eee, apa namanya maksudnya ada tapi, eee, kebanyakan tuh lagunya itu dan, eee, lagu ini tuh kayak, eee, lebih sering di eee, puter waktu zaman-zaman dulu, terus kayak semua anak mi eee, apa namanya, aduh jadi ketahuan aku kan generasi milenial, jadi kayak <laughs> Jadi, eee, apa namanya, mereka semua tuh tahu lagu itu, dan bisa apa
Mmm, percintaan gitu ya? <chuckles> Galau galau. <laughs> Mhm. <laughs> Iya iya. Malah le malah jadi lebih tahu lagu-lagu lama ya?